Oi, eu queria um conselho, eh, eu estou precisando de algumas técnicas de respiração, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né, e e sempre que tem, hum, alguma atividade assim que eu tenho que me apresentar, né, estar em um lugar de visibilidade, né, e aí eu fico mais nervosa, aí ainda, fico muito ansiosa, sabe. E eu precisava muito aprender algumas algumas dicas, algumas técnicas que eu já ouvi falar que é bom para ansiedade.
Uhum, perfeito, é maravilhoso, porque, assim, acaba que você consegue se aperfeiçoar e também é um problema que, com o tempo, você vai se livrando dele. Mas me fala uma coisa, em que momentos, assim, ademais além de falar em público, que que você acha também, que que isso faz gerar em você, qual é a sensação que você tem?
A sensação que eu tenho da ansiedade, você diz física? Como assim? Tá, olha, física
Uhum, isso, por exemplo, você começa a tremer, alguma coisa acontece?
É é a ansiedade, ela vem e e eu começo a ficar ofegante, né, resp coração começa a acelerar, e aí, com o coração acelerado, eu já a minha respiração já fica muito curtinha, né, e aí eu vou ficando meio assustada, assim, sabe. É um é um, é bem é bem bem desafiante, assim, esse momento, sabe.
Uhum. Eu entendo. Isso acontece, geralmente, quando é algum alguma atividade que você vai fazer sozinha, ou até mesmo se é alguma atividade em grupo, vocês têm que falar alguma coisa? Você sente a mesma coisa?
Em grupo, sempre em grupo, é. É, geralmente Ou, quando é sozinha, quando eu tô com muita preocupação com algo, né, do futuro, ou que não aconteceu, ou que vai acontecer, aí acontece assim quando eu estou sozinha. Mas, no geral, essa ansiedade, ela vem, eh, se manifestar mais em grupo, quando eu tenho que, eh, estar à frente, né, porque eu canto, eh, eu faço algumas apresentações na igreja. Então, eu acabo tendo esse lugar de destaque, sabe. Então, pronto, aí sempre antes de todas as apresentações, eu fico muito nervosa, sabe. Eu fico e transparece, isso é muito ruim, né, porque, se eu ainda conseguisse controlar ali, né, de forma que, eh eh, ficasse natural, né. Mas não, eu acabo transmitindo isso, e aí eu fico bem chateada.
Em grupo. Aham. Uhum. Entendo. Entendo. E essas uma última pergunta, essas apresentações que você faz geralmente, elas são só para um público em específico ou também envolve câmeras, transmissões ao vivo, como é que é isso?
Tem, tem transmissão ao vivo. Eh, só que não é nem isso que me incomoda não, até porque a câmera fica tão longe, que eu já nem lembro o que tá sendo gravado ali e tá sendo transmitido, sabe. É, é mais, ah, as pessoas que estão ali à minha frente mesmo, sabe assim que eu vejo os rostinhos, e que às vezes eu vejo
Hum. Hum. Sim. Aham.
às vezes olha para o lado, às vezes olha para cima, para o teto, boceja aí que eu fico mais nervosa ainda, sabe. Que eu fico assim ai será? Aí eu começo a achar que é comigo, que é pessoal. Ah, será que não estão gostando? Será que não está fazendo sentido. E aí eu acabo com pensamentos muito negativos, e-e pronto e aí a minha ansiedade fica maior ainda, sabe.
<laughs> Entendi. Entendo. Mas olha, a boa notícia é que na verdade você não é a única nem a primeira nem a última pessoa que sente isso, sabe. Muitas vezes é como se fosse uma pequena ansiedade que a gente sente quando a gente vai falar em público, quando a gente vai fazer algum tipo de performance. Mas assim, o bom é que que nem você estava falando sobre o tema, a questão de de respi respiração, tem muitos tipos de respiração que a gente pode fazer, para gente poder ter a técnica que a gente precisa para se sentir melhor porque na verdade o foco é o quê. Que você quando quando você olha para cada uma dessas pessoas, você se senta como se estivesse em casa, sabe. Então, assim, você já tentou alguma técnica de respiração antes, como é que foi para você?
Uhum. Não, é mais aquela respiração, eh, pra cantar, sabe, que é uma respiração mais focada no no aquecimento vocal, coisas assim, sabe. Mas não um uma técnica de respiração que venha, eh, de encontro a essa ansiedade, eh, coisas do tipo assim. Não, nu nunca tentei. E é justamente é isso que eu tô aqui pensando, né, de repente você tem aí alguma ideia pra poder me passar, já ouviu falar sobre alguma dessas técnicas, eh, com mais foco nisso, né, com mais foco realmente de equilibrar as emoções, né, regular minhas emoções.
Uhum. Uhum. Entendi. Sim, claro. Uhum. Perfeito. Como você canta, eu creio que uma das melhores técnicas que você pode fazer também é a respiração através do diafragma. Porque pra você é fácil ou é difícil respirar pelo diafragma? Como é que é pra você isso?
Eh, é fácil, é algo que que que eu já executo ali, né, às vezes até sem perceber.
Perfeito. Uhum. <laughs> Isso é bom, isso significa que você é uma profissional. <laughs>
Mas <laughs> É verdade. Então o que que acontece? Eu eu faço essa respiração, né, e e é mas é aquilo que eu falo, é muito eu tô focada na parte técnica, né. Ela acaba não eu não canalizo isso para as emoções propriamente dita, sabe, é mais aquela a questão mesmo do do focar na técnica. Então eu preciso aquecer, preciso respirar pelo diafragma, preciso ter abertura a a de boca, projetar bem as as sílabas, coisas assim, sabe. Aí é muito mais técnico e não com esse intuito de de trabalhar a as emoções.
Uhum. Uhum. Perfeito. Uhum. Perfeito, então nesse caso das emoções o que você pode fazer, assim como você tira um tempo para poder treinar toda a parte bocal, toda a parte assim para fazer aquele aquecimento, faz também um aquecimento como se fosse uma, como é que se fa como é que se fala, como se fosse um reconhecimento do seu público. Algo que se você puder, você pode muitas vezes na frente do espelho você imagina que você está na frente de todas as pessoas para as quais você vai se apresentar. E aí você pode começar a respirar, você respira 10 segundos, inspira por 10 segundos, segura por 5 segundos e solta por mais 5 segundos. E aí que que acontece, nesse caso você vai imaginar que você tá se você quiser fechar os olhos, você pode imaginar que você tá de frente para o seu público, e você tá muitas vezes você pode fa como se diz, ah, fazer uma saudação para um, você pode acenar para o outro, que dessa forma enquanto você respira, enquanto você tá mentalizando, você está conversando com aquelas pessoas, você vai se sentir mais à vontade e quando seja algo realmente na vida real, você vai ver que não é tão difícil assim como muitas vezes a sua mente quer que você pensa que seja, sabe, é uma das técnicas.
Hum. Sim, não é tão assustadora, né. É, isso é interessante, né, a questão da visualização né, de de eu fechar os olhos e e trazer para algo mais imaginário, mas, eh, num contexto real, né, eh, eu não tinha feito, quer dizer nunca fiz dessa forma não, né, eu, de fechar os olhos e e imaginar todo o meu público-alvo né como você falou. E e essa questão interessante que você falou também, agora me deu uma luz aqui, né, que é, você falou sobre acenar para as pessoas, né, isso no na visualização. Mas eu acho que eu posso de fato f eh eh fazer isso na prática, né, que é uma forma de eu, de eu interagir com eles e eles ficarem mais focados também no no sentido de
Exato. Uhum. <giggles> E. <giggles> Exato. Sim. Isso. Sim, claro.
hã, de não estarem assim tão julgando, né, vamos dizer assim. Ah, de estar olhando mais pra pra carr pra parte técnica, ah não fez bem, não fez aquilo, a nota não foi bem essa, né, e de de repente criar aquela conexão né, eu achei agora interessante isso você falando, eh.
Exato. <giggles> Muitas pessoas elas têm como se fosse um token, sabe algum objeto, alguma coisa, eh, eu já vi vários casos que ao invés de ter um objeto, as pessoas muitas vezes na hora de fazer aquela saudação para o público elas falavam: "Vocês sabem que muitas vezes é um pouco difícil, a gente fica nervoso, mas vocês são a melhor plateia que eu já tive, o público mais bonito que eu já vi na minha vida", é as pessoas começam, uhu, batem palma, e isso faz com que você se sinta mais em casa também, isso é muito bom. <giggles>
Ah. <laughs> É, e acabo também que abre espaço para eles se sentirem valorizados, né, também, impo importante dentro do processo. Legal, é bem positivo isso né, eu acho que passa uma positividade. E e realmente eu, nada disso que você está falando eu faço, <chuckles> ou ou já tenha feito antes, realmente é algo que eu posso experimentar assim, praticar, né, para ver o resultado disso e ver se realmente me ajuda a equilibrar mesmo e não ficar com foco, né, e em mim assim no sentido de estar julgando, de estar me avaliando, eh, dessa forma, sabe.
Exatamente. <laughs> Uhum. Exato, porque quando você está fazendo isso também acaba que você consegue respirando, você se sente mais tranquila, você percebe que tem essa leveza, porque o objetivo principal, você é uma pessoa que faz uma performance para um público. Então o objetivo é que não só eles se sintam entretidos ou então que eles tenham, por exemplo, no caso na igreja que eles tenham essa conexão antes da mensagem talvez naquele momento de louvor, mas o principal é o quê, se você como uma ministra de louvor você consegue se conectar com aquele momento, você faz com que flua através de você, e as pessoas também vão sentir isso e vão se conectar também. Então a respiração vai te ajudar muito porque também, nem que seja como igreja respira. <breath> Vocês sentem que vocês estão melhores, eu também, <giggles> isso é muito importante. <giggles>
Sim. Ah. Entendi, que legal, legal isso, é um é uma forma realmente muito leve e descontraída né, de de interagir com o público. Pronto é porque assim acaba que eu fico tão tensa sabe que que eu acabo perdendo um pouco dessa, enfim dessa, não digo naturalidade né mas, eh, acabo não ficando à vontade, né para fazer essas coisas assim mas, da forma que você falou pareceu tão divertida e leve, que talvez eles possam se sentir assim também, né. Olha eu gostei muito das suas dicas, eu não havia feito, algo acho que é algo simples que eu já posso aplicar já, e e eu acho que posso ter bons resultados viu, olha eu te agradeço mesmo, abriu aqui minha minha mente, né e e eu acho que posso controlar essas minhas emoções.
Exato. Sim. Eu entendo. <giggles> Eu fico. <giggles> Com certeza, eu fico muito feliz de você poder ter aberto seu coração comigo, e qualquer coisa que você precisar, a gente tá aqui às ordens para te ajudar, tá bom.
Olha, muito obrigada mais uma vez, foi incrível viu o seu conselho.
Eu quem agradeço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.